Gente, tem uma senhora lá que ela tem 75 anos, todas as vezes que eu fui, acho que pelo horário, eu coincidi com ela. Gente, eu fiquei admirada, ela levanta muito pra, <clicks tongue> assim, eh, levanta peso pra para o exercício que a gente tá é, e para o exercício que a gente tá fazendo né, aquela marombeira, sabe, que tem, né. Não, ela está ali, definida com os músculos dela. Gente, eu eu olho pra ela e eu tenho uma admiração tão grande.
Idade dela? Uhum. Não, são pessoas que são admiráveis mesmo, né. E e e você pode apostar que essa pessoa, ela vai constantemente na academia, né.
Às vezes que eu fui ela estava ali, então
Sim, mas ela deve ir muito mais vezes, né. Provavelmente vai todos os dias ou quase todos os dias, né.
Não, com certeza. Você acha que eu tinha que ir todos os dias?
Olha, o curioso é que você, assim, você colocou, hã, claro no nosso papo, que é um objetivo de vida pra você, né, nã
Sim. Não, é é já é aquela coisa, assim, eh, imprescindível mesmo, porque acab a acabei de completar 50, então já são 5 décatas décadas e não tem volta atrás. Eu estou começando, assim, sentir os a pele, que ela começa a cair. <cries>
Não é nem luxo, não é nada. É imprescindível, né. Uhum. Sim. Sim, é normal, né. É normal, até por conta de menopausa
Hã. Sim.
e tudo isso, né. E me c sim, sim.
E as dores? E dores eu t eu tenho dor nas cervicais que eu lembro que antes do verão eu até estava eu tinha conseguido já criar o hábito. Foi agora depois do verão que eu caí de novo nisso, sabe, de de sabotagem mesmo, porque sou eu, né, que invento desculpas.
Não, realmente eu concordo com você, é uma autossabotagem, né, mas é é o curioso é que é de um objetivo que você tem muito claro na sua cabeça, né, que ninguém te contou, você que q você quer, né, construir músculos pra pra sua pra sua velhice, né. E você tá longe ainda de ser
Uhum. Ó, falan É, falando contigo, você está me confirmando tudo que eu já le sim, só que é o que você disse pra mim, é construir agora pra quando eu chegar nos
Exato, e que e se constru e construir músculo não é simples, né, é muito co mais complicado de que do que, por exemplo, você perder gordura. Eh, é muito mais trabalhoso, porque é uma compo é uma combinação, na verdade, de exercício físico com alimentação, né. Não adianta nada também
Mm-mm. Uhum.

Ai, eu já tentei, mas daí não funciona, não. Eh, eu prefiro ir sozinha.
É difícil? Então, tudo bem. Tá tudo certo. Você vai sozinha. E com uma amiga?
Uhum. Hum, eu prefiro ir sozinha porque senão eu falo muito. Então, eu indo sozinha, eu coloco a minha música e faço eu já provei.
Tá bom. <laughs> É. Se você bater papo, você não faz nada. Você fica batendo papo e o neg e só perde tempo, né.
É. Não, e realmente eu posso dedicar eu posso dedicar tranquilamente 1 hora e meia na academia. Entre ir, fazer os exercícios, fazer um pouco de cardio, então, eu prefiro dedicar. Se eu vou com uma amiga, com certeza, eu vou ficar 3.
Então, olha, excelente. Excelente. Uhum. Sim, você vai ficar 3 horas e não vai fazer nada.
É. Quase.
Então bora. Bora, vai vai sozinha, faz sua m bota suas mini metas semanais, vai sozinha e põe a fotinho na geladeira e fica e men e mentaliza: "Daqui a 30 anos, eu quero estar assim". Eu não digo de corpo. Eu digo de saúde, de disposição, entende?
Aham, sim. Menina, eu vou fazer isso agora mesmo. Eu tô tem os imãs da geladeira eu sou assim. Tenho ina imãs na geladeira. Eu vou colocar, ali, uma foto nossa, ele vai perguntar: "O que é isso?" Eu falo: "Não, é uma foto nossa". Só. Eu não vou nem contar pra o que é. Eu gostei!
É uma foto nossa, exatamente. Exato. E aí v é, então, é uma forma de você se lembrar desse hábito que você tem que cultivar frequentemente.